はい。
はい、では、あの、まあ、政府の役割
うーん。
って言いますか、あの、す政府が介入でできる、あ、その、限界についてお話ししていきたいと思うんですけれども。
はい。 はい。
え、そうですね、あ、ます、政府が、あの、介入できる権限はどこまでだと思いますか？
うん。 うーん。ま、そうですね。なかなか、やっぱり、政府が介入するってなると、やっぱり、国民全体の話だったり、国民が、ね、安心安全で生活できるようなところかなと思うので。ま、基本的なインフラ系の整備周りだったり、後は社会保障制度とか
はい。 はい。 うん。ま、福利厚生ですね。はい。
ま、そういったところ福利厚生みたいな。うーん。 今だとね、ほんと、んこの間の選挙でも、どんかなり争点になってましたけど。うん、そういうところは政府の役割になってくるのかなと。
はい。 はい。 あ、そうなんですね。あの、結構、む分野的に私と違うところを、あの、考えてらっしゃってたんですね？僕は一応
ふーん。 はい。 ほうほうほう。 んどういううん。
政府の、あの、権限っていうか、その役割は、あの、自由権のところだけを考えてまして
はい。うん。 うん。うん、はい。
え、個人と国民個人と、あの、政府
はい。うん。
のやり合いの中で、えっと、政府が、あの
うん。
ま、介入出来る線はどこかっていうところしか、あの、思ってなかったです。
うんうんうん。
うん。逆に福利厚生と言われますと、あ、それは確かに介入して欲しいなって、あの、思いますね。うん。
はい。 うーん。ま、なので、ま、やっぱ個人個人で出来るところと、やっぱ制度として こう、ま、すセーフティネット的に、やっぱり自分たちだけで賄えないところをを、そういうところを国としてサポートして、欲しいなっていう気持ちがああるのでうん。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね。えっと逆に、これとかどうですか？あの
はい。うん。
うん、ま、なんか、公安ってあるじゃないですか、日本の中には。
はい。 公安っていうと、警察とか。ことはい。うんうん。
はい、警察の方の公案ですね。 で、一応公安の役割は一般にそんなに知られていないんですけれども。
はい。 うん。
えっと、ま、公安って割と結構、あの、権限近いなんか、権限が、まあ、大きいですよね。
はい。 うん。そうですね。
と、まあ。ま、例えばあの
はい。
家宅操作をして、えっと ま、令状はもちろん必要なんですけども、家宅捜索をして、あの、その
はい。
ええ、家主の同意なしに、そのデータに、え、ああのアクセスして
うん。 はい。
えっと、それを、ま、全部閲覧、すしたり、えっとま、そその人のま、移動した動線を、え、キャリアの会社に、え、要請して追跡したりすることがあるんですけれども、それってあの、政府として正当な介入だと思いますか？
うんうん。 はい。 うんうんうん。 うん。 はい。うんうん。 うん。 うーん、そこって結構もう個人情報とかプライバシーの領域が結構絡んでくる部分ですよね。
そうですね。
うーん。 そうですね。 ただ、今の通信事業者だと、もう公安から
はい。
情報提供を求められると、それはていひつしないといけないっていうルールに、まあ、なってると思うので。
はい。 そうですね。実質的に、なんか、提供を拒否したら
うーん。うん。 はい。
えっと、ま、行政の側から行政指導を受けちゃうんですよね。<chuckles> はい。ま、でも、あの
うんうんうん。なるほど。
ヨーロッパの国とか、その、英米圏の国と違うところとしたら、ええと、英米圏の国とかは起訴率がめちゃくちゃ高いんじゃないすか。
はい。 はい。 うん。ああ、そうなんですね。うん。
はい。でも、日本はもともと、あの、起訴率がめちゃくちゃ低いんですよね。
うん、う ああ、そうなんですか。うんうん。はい。
はい。あの、検事がこの事案を見て、この事件は勝てそうにないなって思ったら、もう最初っから訴えないんすよね。起訴しないんですよ。
うん。 うん。 ああ。
だから、一応あの、そう、なんか精密司法っていう、ま、制度ではあるんですけども、だから、あの、日本のゆ有罪率はめちゃくちゃ高いじゃないすか。だいたい
はい。 うん。 それは聞いた事ありますね。
99パーぐらい、出てるんですけど。
うーん。 はい。
まあ、精密司法だからこそ、あの、本当に検事が、あの、こいつは犯罪犯してんなって思って、令状を、あの、要請して
うん。うん。 はい。うん。 うんうんうん。
と家宅捜査してくださいっていうことで、ま、ある意味、ま、ちょっと、あの、安心するところもあるっていうか、えっと、ま、そういう
はい。 うんうんうん。
なんか精密手法やから、一般人にそれが、その矛が向けられることって、ないなってはい。
はい。 なるほど。ま、よっぽどじゃないとというか、明らかに 怪しい、んん、ブラックに近いものじゃないと、そもそもそういう事象にが起きないよねっていう。うん。
はい。 そうですね。もうほぼ確信犯じゃないと、<chuckles> 一から起訴することはないなっていうことすよね、日本は。
はい。 うーん。 ただ、そういう意味で言うと、冤罪とかってよく映画にもなったりしますけど、先ほどの99点何パーっていう話で、もう起訴されると、なんかもう、とことん、こう、追い詰められるというか、なんかそういうイメージはありますけど。うーん。
はい。 はい。 そうですよ。<chuckles> そうですよね。なんかそれの、あの、ま 悪い方向の例ですよね。
はい。そうですよね、なんかもう、う、警察のプライドみたいな、そういう、う、負の側面みたいだのばっかりこ、あの、一般市民から見ると、どうしても公安だったり、そういうお上の仕事って、すそんな風に見えてしまうところがあるので。
うん。 <chuckles> そう。 はい。 なんか、自分らだけの正義を、あの、人に押し付け
うーん。
てるっていう感じしますよね、冤罪は。
ような印象、ももちろんね、う各それぞれの人達は正義のためにいっぱい頑張っているんでしょうけど。うーん。
はい。 うーん、なんか
はい。
そうですね、あの
うーん。
今の日本の、例えば、あの、司法の中で
はい。 うーん。
名誉毀損とかあるじゃないですか？
はい。
あれって、あの、政府が、あの、行政を用いてえっと、名誉毀損とかの事案を取り締まるべきって思いますか？
はい。 うーん。 はい。 名誉毀損ですか？それは、まあ、個人個人のっていう事、個人
はい。
個人対個人のっていう意味で
そうですね。個人対個人です。
ふん。
ま、相手が一応、公の人かどうかは置いといて、個人対個人だけを、あの、考えるとしたら、どう考えますか？
はい。 うーん。 ただ、名誉毀損っていうと
はい。
ま、なんか、い、よくこう 悪口を言ったとか、その人の事を陥れる、だなんなんだろう、それをもって不利益をこう
うん。
被らないと、毀損として
はい。
訴えられないとかなんとか聞いたことがあるような気がして。
そうですね。一応本当にあの
うん。
なんていうか、本当に事実的にその人が、被害を被りましたっていうことが証明できるレベルの被害じゃないと、名誉毀損にはならないんですけれども
はい。 うんうん。 だから、なんか、悪口言っただけみたいな、そそういうのは、そういうのだと弱い。
はい。 そうですね。
うん。
うん。なんか、うん、個人的にはそもそもあの、そういう表現の自由に関するものは
はい。うんうん。 うんうん。
なんか、政府から一切手出ししてほしくないなって、あ、思いまして。
ああ、それを、表現を、ん、ひょう個人の表現の自由と 解釈するのか。
はい。
まあ、それで本当に被害を被った人からすると
はい。
結局それで、色んな ま、利害を失わると、もうそれを犯罪として取り締まるべきじゃないかっていうところで、公安的な警察の取り締まりが必要なってくるんですよね。
うん。 はい。 そうですね。うん。
うーん。
なんか、こはい。
あかん、刑事と民事じなると 名誉棄損だと、結構個人対個人で言うと
はい。
なんか、民事で もう ん、刑事罰というよりは、なんかもう損害賠償的なような
うん。 そうですね。
イメージがある。
僕もそうなんすよ。あの、そういうことってあの、えっと、刑事のことで、あの、ま、罰せる罰することではなくて、あくまで個人対個人やから、ま、損害賠償なり、ええ、そういう処分とかでいくらでも、まあ
うーん、うん。 うーん。 はい。 うんうん、うん。
と、揉め合うことって出来るんですよね。なから
うーんうーん。
うーん、なんか個人対個人の問題に、なんか、政府とか、あの、そういう行政の力が、あの、介入して欲しくないなって
はい。 うんうんうん。
思ったりしますね。なんか、そういうとこに関してはほんとに、アメリカみたいなレベルの表現の自由を、あの、保障してほしいって思うんですけど、やっぱりそれは無理かなって。<sighs>
うーん。 はい。 うんうん。 なるほど。
そうですね。
うーん、それ、うなんかどういったところで、うそういうこと感じられたんですか？
そうですね。あの えっと、僕は結構あの、そういう
うん。はい。
表現の自由に関しては
うん。
まあ、リベラリストの感じで
はい。
と、そうですね、僕が今ししてる仕事ってうん。
うんうんうん。
えっと、レポートを書いて、それをお客様に提供するっていう感じの、まあ、アナリストなんですけれども
はい。 ああ、なるほど、はい。
で、まあ、株価に
うんうん。
えっと、悪影響及ぼしそうなレポートって、うん、日本とか、うま、日本には歓迎されないんですよ。
うんうんうん、なるほど。 うんうんうん。なるほどなるほど。
で、まあ、明らかにこの株
うん。
ま、この銘柄は、えっと「空売りしてください」って、あの、言いたいのに
うんうん。 はい。 うんうんうん。
それを書いて公に出したら、損害賠償とかその、ま、刑事の、そしそういう裁判沙汰になり得るから、そもそもそういうことができないんですよね。
うん。 はい。 うーん。はい。 うーん。 なるほど。そのうーん、評価されなかった企業からすると、それが営業妨害であるみたいな。うーん。なるほどですね。確かにそういう観点が
だからもうはい。 そうなんすよね。はい。ううん。 やっぱり、あの
それうん、うそこがそうですよね、それって
こちらの仕事としては ほうですね。
うん、分析して、それを、こう、ね、解釈して、レポートとして報告は公表するのがお仕事だと
はい。ううん。
そこに、ね、対相手の利益が影響したとて、それが分析結果として出たら、フラットな目線で見た、見たままをこう、伝えるだけですから
はい。 そうですね、まあ
うーん。
あくまで、あの、こちらからしたら、根も葉も無い、あの、えっと、噂とか嘘をまとめて出してるわけではなくて、あの、数字をもとに、え、根拠を、あの、持ってる、あの、あ、意見なのに
うん。 はい。うん。うんうん。うそうですよね。うん。 はい。
それが公に渡された瞬間、それはもう全部台無しにされちゃうんですよ。なんか、そういちわの裁判沙汰になってしまったら、何年もかかるじゃないすか。
うん。 はあはあはあ。 そうなんですね。やっぱりそれって訴えられるもんなんですか？
はい。 そうなんすよね。ま、お互い企業同士では、まあ、時間あるし法人やから時間あるし、あの、お金あるし、もう最後まで、ほぼなんか、最高裁まで
はい。 うん。うん。うんうん、なるほど。 うん。
まあ、いっちゃおうじゃないかみたいな
なるほど。
なるから、あの
ふん。
と、会社としては会社としても、それを避けたいし、訴えられる個人としても避けたいから、そういうのが、あの
うん。 うんうん。 はい。うん。
そうですね、あの、しとこういう資本の市場の透明性を低下する、要因になるんじゃないかなって思ってまして、まあ
はい。うんうん。 <smacks lips> 確かに。
それで、そうなりましたね。<chuckles>
ふうん。
はい。
うーん。ううん。なんかね、そういうの、ひ引っかかりそうですけど。
はい。 はい。
企業のそういった、数字をもって分析するした上でのレポートだと、なんか第三者から聞くと、それって、ね、必要な分析なように見えますけど、やっぱり、企業からすると、うーん。
はい。 そうですね。
確かに、そういうのがある。だからだから、なんか企業と企業の <sniffs> そういう
はい。
のって、なんかあるんでしょうね。よくドラマで見る世界だなと思って。
はい。はい、ほんとにあの裁判沙汰って、さんねん以上もかかるもんですから。はい。
あるんですね。なるほど。これは勉強させて頂きました。ありがとうございまし